Bunu ben, eee, bu demin örneği deminki örneği verirken aklıma e, ilkokulum geliyordu 8 yıllık, an anaokuluyla birlikte 9 yıllık. O kısım geliyordu ama tabii ki bunun lisesi de var. Bunu ben okul içindeyken öğrenmedim de bunu ben sonrasında, emm, işte, sosyolojik okumalarımla, eee, bilmiyorum, podcast'ler dinleyerek falan böyle şekilde öğrendim. Daha, işte, ekonomik hayatın sosyal düzeni nasıl etkilediğini ya da, işte, çocuk, emm, psikolojiyle de ilgileniyorum. İnsanların çocukları nasıl, eee, akran zorbalıklarına kaldı ve bu akran zorbalıklarını yapan insanların arka planlarının nasıl olduğunu. Ben de zorbalığa uğradım, zorbalık yapmışımdır da bu arada. Yani aklıma kötü örnekler geliyor. Bub Eee, hı
Hıı. <chuckles> Hı hı. Hı. Hı hı. Hı hı. Ha, evet! Hı hı. Hıı. Peki nasıl bir zorbalığa uğradığını hatırlıyor musun, anını? <chuckles>
A, evet! <chuckles> Eee, nasıl bir zorbalığa uğradım? Eee
Ya da senin zorbalık yaptığın bir şey aklına geliyorsa mesela bir anı üzerinden gidebiliriz.
Zor zorbalık zorbalığa uğradığım nokta şuydu. Eee, ilkokuldan örnek vereyim. İlkokulda sınıfın popülerlerindendim ama kendi arkadaş grubumda, eee
Hı hı. Hı hı.
yani, ezildiğimi hatırlıyorum. İşte, dalga geçildiğini hatırlıyorum. Bilmiyorum, belki yemek yeme şeklimle ya da Hı hı.
Hıı. Peki, o an sana nasıl hissettirmişti?
Bana nasıl hissettirmiş? Bana tabii ki çok kötü hissettirmiş. Çünkü ben zaten ailemle de çok şey hissediyorum. Eee, ailem, i yani, 4 kişilik bir ailede abla, eee, kardeş, anne, baba, bu bu ailenin içinde de zaten, böyle, bir prap çok büyük problemler vardı ve onlara gidemiyordum da ben. Eee, ve böyle, şey, değersiz hissediyordum. Yani, hani, niye böyle yapıyorlar anlamıyordum ve hani, evde zaten kimse yo kimsem yok. Siz varsınız, siz de niye böyle davranıyorsunuz ama tabii bu kadar olgunca ve bu kadar açık bir şekilde düşünemiyordum. Sadece bir his olarak, tabii ki kötü hissediyordum ve hani, okuldan ayrılmak istiyordum. Böyle bir şey vardı. Eee
Hı hı. Hıı. Hı hı. Hıı. Hıı. Peki, bunu ailene açıklamış mıydın? Hani, okuldan ayrılmak isteğini, gitmek istemediğini, bu tarz bir konuşma gerçekleştirmiş miydiniz?